J'aimerais te demander un conseil, c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de difficultés à rester, heu, vraiment concentré, lors en fait de grandes sessions, je pense, heu, des fois, bah, on va dire d'études ou de z même de travail et c'est vrai que, heu, c'est vrai, heu, je vraiment je en vrai, je trouve ça difficile. Genre à un moment, en fait je rêvasse, je je je re je je me vois très bien parce que je fais des études en des études et aussi du tra du travail dans l'informatique et donc, bon, j'a j'adore ça, mais c'est vrai que des fois je reste, heu, facilement, ouais, 5 heures d'affilée, heu, devant l'écran et donc il y a des moments où, heu, on va dire, en fait je je fais le tr je fais, heu, c c ce que j'ai besoin de faire mais je le fais machinalement sans même réfléchir et cetera et c'est vrai qu'en fait des fois je rêvasse, je suis même pas là mais je le fais quand même et du coup, heu, en fait j'ai j'ai du m vraiment du mal à rester concentré, à rester focus et c'est pour ça que, bah, je viens vers toi pour essayer de te demander des conseils ou des astuces pour, en tout cas, limiter ça et régler ça plutôt.
Ouais. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Oui, oui il y a pas de souci, je comprends, hem, c'est quelque chose qui t'arrive quand tu es saint, heu 5 heures devant l'écran en général?
Mmh mh. Heu, en fait ça m'arrive quand, par exemple des fois la tâche est un peu répétitif. C'est vrai que des fois en fait, heu, vu que je suis à mon compte, heu, des fois je crée des sites internet, en parallèle et bon, bah, c'est pas que c'est à peu près la même chose, mais souvent les gens demandent à peu près la même chose et cetera. Donc c'est un peu répétitif et en fait je le fais par automatisme mais du coup je des fois en fait je suis plus concentré parce qu'en fait, heu, des fois certains clients demandent des trucs spécifiques et vu que je le fais par automatisme- automatisme et bah, en fait, heu, bah, j'oublie en fait. J'oublie, j'arrive pas à être concentré j'arrive plus à avoir un esprit, heu, créatif ou quoi que ce soit quoi.
Ouais. Oui. Ouais. Oui. Mmh mh. Oui non je com je je comprends et heu et et je l'entends en fait c'est c'est c'est des quand c'est des tâches répétitives en fait, heu, ça te passionne plus et du coup, heu, tu fais ça machinalement et tu as tu as tu as tu as des fois des effets de déconcentration parce que ça ça ça te passionne moins c'est ça?
Mmh mh. C'est ça. C'est ça et puis même, heu, par rapport à tout ça aussi, heu, bah des fois, heu, en fait, heu en fait je me ça me fatigue aussi énormément en fait des fois j'ai carrément j'ai envie de dormir. J'ai ça me ça en fait ça me ça me stresse ça me en fait ça me fait plein de choses en même temps en fait j'ai l'impression de d'être devant mon ordinateur être, heu, comme une sorte de robot, plus réfléchir, plus, heu heu, vraiment que penser à faire ça, faire ci, mais genre sans sans de réflexion derrière quoi sans les s l'aspect créativité parce que quand on crée un site, c'est quand même important que je veux dire que les sites que je crée il faut pas que ça soit tous les mêmes et cetera. Mais c'est vrai que, ben on va dire que leurs, heu, leurs demandes sont à peu près similaires donc heu, c'est c'est difficile d'avoir l'esprit créatif quoi, surtout quand on reste longtemps quoi.
Ah oui. Oui. Oui. Oui. Oui, oui, oui, c'est vrai que tu as la partie technique du coup, heu, dans ta création de site et et tu ajoutes ta partie créative, c'est ça? Heu, donc quand quand tu fais, heu, le rendu pour un client?
Mmh mh. O ouais, c'est exactement ça! C'est, heu, bah du coup, entre guillemets, heu, pour le coup, heu, bah le client des fois demande, heu, un site un qui est un peu plus chaleureux, après un site un peu plus, heu, je veux dire qui tape plus à l'œil, en fait ça dépend vraiment. Mais du coup, heu, en fait je dois tout le temps qu'on sait à heu, souvent me renouveler, mais heu, vu qu'on va dire que je fais plusieurs sites en même temps, vraiment des fois je reste ouais 5-6 heures d'affilée hein. Alors, j'ai quand même une bouteille d'eau pour boire, mais ce que je veux dire, heu, je sais que vu que je prends des da on va dire que j'ai un peu des dates assez rapides. Bah du coup je suis obligé de dire, on va dire de vraiment de de me mettre à fond dedans mais des fois, bah en fait je me limite je pète un câble, limite des fois j'essaie des fois je vais je vais m'endormir 2 secon ah genre on va dire je vais m'endormir 2 secondes, je vais essayer de dormir un tout petit peu, m'allonger, revenir, mais en tout cas c'est vraiment difficile à pour ré à rester concentré quoi.
Oui. Oui. Oui. Ah, oui. Oui. Et est-ce que tu as mis en place des sessions, heu heu, où tu es vraiment actif et heu, un temps de pause que tu heu, que tu «t'imposes» entre guillemets dans ton agenda, dans ta journée, pour être sûr de pouvoir déconnecter de ton travail et y revenir ou ou c'est aléatoire? Q qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui?
Heu, ben, j'ai essayé quand même de mettre en place ouais, des sortes de petits temps de pause, à vraiment prendre, heu, un espacer, on va dire, un on va dire les <tsk> la prise en charge des commandes des clients. Et j'ai aussi essayé alors je sais pas si ça fonctionne bien, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très sportif de base et donc heu, bon, je fais je fais du sport, heu, avant, heu, avant de commencer le travail mais c'est vrai que j'ai acheté une sorte de petit tapis, heu, de marche alors je me je marche très lentement. Mais heu, comme ça au moins on va dire que, peut-être je en fait, vu que mon corps se fatigue un petit peu parce que bah, je mets pas très vite hein, pour pas être essoufflé non plus. Mais, heu, je veux dire, heu, je veux dire en fait, heu, le fait que je fasse le mouvement et ben, en fait ça me fait un peu me fatiguer du coup ça me fait que des fois j'arrive à rester un peu plus concentré parce que bah, du coup, forcément je dépense de l'énergie et, heu, on va dire je sais ce on va dire, ça me ça me fait une petite piqûre de rappel je peux pas non plus, heu, dormir en en marchant debout quoi, c'est ça. C'est ça.
Oui. Oui. D'accord. Oui. <chuckles> Oui. Non, c'est sûr. Du coup, heu, tu fais pas forcément de pause, mais tu as mis en place ce tapis de marche, si je comprends bien, pour que ton corps reste en mouvement quand tu travailles et qui te permet de rester concentré?
Mmh. Ouais c'est un peu ça. Après, j'ai essayé les pauses, hein, mais c'est vrai que les pauses, heu, vu qu'en fait je suis à mon compte, donc je suis on va dire, je suis dépendant de personne, c'est vrai, que des fois, des pauses, je prenais au lieu de prendre des pauses de 10-20 minutes, je prenais des pauses de 1 heure donc heu, c'est ,heu, c'était ah c'était compliqué. Surtout des fois j'ai en fait, des fois, je prenais une pause j'allais dormir direct donc heu Ouais c'est tentant. Et puis, heu, donc heu, pour le coup, et en plus, surtout, bah, en fait, avec tout ça, bah des fois je me sentais physiquement on va dire on va dire physiquement là, mais mentalement, heu, devant mon PC plus là, en fait, genre, je réfléchissais plus, quoi.
Oui. Oui. <laughs> C'est tentant. Très tentant. Oui, oui. Non, mais j je je je vois très, très bien ce que tu veux dire et c'est vrai que j'ai envie de dire, tu es pas le seul entrepreneur à à avoir cette tentation, finalement de de de d'avoir un peu moins de discipline et que la pause, elle se prolonge un peu trop. Heu, et hem, et du coup, heu, tu préfères, heu, rester focus plusieurs heures et être sûr d'avoir terminé pour éviter d'être tenté, en fait, finalement, par une pause trop longue
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. C'est ça.
heu, plutôt que de prendre une pause et à la fin, heu, retarder ton travail, quoi?
Ouais, c'est un peu ça. Après, j'ai essayé, heu, aussi. Alors, je sais pas si c'est forcement une bonne idée parce que, du coup, vu que je s des fois je suis très fatigué, j'ai essayé de prendre des pauses et heu, et là, faire une petite pause lecture. Alors, être dans mon lit, hein, quand même, c'est à dire quand même en mode repos, dans mon lit, parce qu'on se rend pas compte, mais des fois, heu, on va dire les demandes sont tellement, heu bah, je pense, les créations de sites où, des fois, je dois mettre des chatbots en ligne, et cetera. Donc forcément, je dois, on va dire, heu, coder ça et donc c'est vraiment très long et surtout rébarbatif, pour le coup. Et donc heu, des fois on se rend pas compte. Beh, c'est super fatigant. Puis, en plus, le client, en fait, des fois, il comprend pas que ça prend du temps aussi de faire tout ça. Et heu, pour le coup, heu, bah en fait, des fois je je me dis: «Je vais prendre le temps de lire». Je vais dans mon lit, je commence à lire et vraiment, je suis en mode: je suis fatigué. Je me mets dans le coi on va dire sur mon côté gauche et je vais dormir, heu, comme un bébé, quoi.
Oui. D'accord. Oui. Oui. Bien sûr. Mmh mh. Ah, est-ce que tu as essayé de lire en dehors du lit? Parce que le lit est quand même assez tentant et appelle, heu, à la sieste et au sommeil. Est-ce que t'as un petit canapé individuel, par exemple, qui pourrait te servir de coin lecture, de coin détente, par exemple? Ou je sais p je sais pas si tu aimes, heu, u des infusions ou une boisson et et tu te poses sur ce cet endroit et ça va c'est c'est un petit peu ta bulle pause. Heu et disons qu'un canapé individuel, si tu t'endors, c'est vraiment que tu es très fatigué. <laughs>
Mmh. Mmh mh. Ouais, donc, heu, ouais un canapé où que je peux pas m'allonger, en gros c'est ça? Ouais, vraiment une sorte de s
Ou oui c'est vrai, c'est c'est c'est ça, c'est vraiment le canapé, une place qui te permet d'avoir
une sorte de siège, mais un peu plus moelleux, quoi.
Heu voilà, c'est c'est c'est c'est ça, c'est p c'est pas t ta chaise de bureau, c'est p c'est pas le lit, heu, c'est c'est entre les 2 ça pourrait te servir de session pause où tu s tu tu pourrais lire à la limite ou, heu, oui prendre une infusion, une boisson hein, peu importe et heu
Mais c'est entre les 2, quoi. <chuckles>
à la limite te chronométrer 10-20 minutes et «OK, je me mets en d je me mets là, je lis, je réfléchis, je pense, je joue» j'en sais rien. Un truc qui te passionne et qui te coupe en fait de ta clientèle et de ton travail, mais le hors du lit, parce que le lit, j'avoue que, je pense qu'on serait tous tentés de dormir.
Mmh mh. Ouais. C'est, ouais. Et bah du coup par rapport à ça, c'est vrai que j'ai un un canapé, on va dire, heu, «siège» entre guillemets. Et hem, heu, après j'avais éventuellement pensé alors je sais pas si c'est une bonne chose, c'est vrai que je suis pas trop, heu en fait j'ai peur quand même de m'endormir, mais ce que je veux dire, du coup, à la place de ça, peut-être pour, heu, occuper mon temps, peut-être pas forcément la lecture parce que bah ça fatigue les yeux, à on se rend pas compte mais ça fatigue quand même les yeux vu que déjà je suis sur les les écrans, donc c'est déjà compliqué. Donc peut-être, heu, j'ai la chance d'avoir, heu, un casque sans fil. Peut-être me prendre mon casque et écouter une sorte de petit podcast sur quelque chose que j'aime bien, heu, pour, on va dire, heu, utiliser mon temps mon temps de on va dire, de «repos» entre guillemets, heu, de f de façon bien. C'est-à-dire que peut-être, heu, je sais que j'aime beaucoup la finance, heu, j'aime beaucoup, heu, bah, le on va dire, le futur, un peu la technologie d'où d'où l'informatique hein. C'est vrai que depuis, heu, mon plus j mon plus jeune âge et, heu, et du coup, heu, c'est vrai, peut-être mettre «ça» entre guillemets dans mes oreilles et comme ça, on va dire, f f fermer les yeux, mais du coup en restant éveillé parce que forcément j'écoute, heu, j'écoute, heu, le podcast. Et du coup je pense ça pourrait peut-être être une bonne idée, non?
Ouais. Oui. Oui, oui oui. Ouais. Ah, super. D'accord. Mmh mh. <laughs> Je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que tu as une très bonne réflexion. C'est vrai que, hem, j'ai pas pensé à te le conseiller, mais le podcast, heu, ou même si tu aimes lire, enfin si tu aimes certains bouquins, mais, heu, des livres audio qui pourraient, heu, s'ami s enfin voilà en termes de de de détente, je pense que c'est un peu pareil si tu as heu, tu as une histoire, un roman ou un livre de conseils, heu, dans ton domaine qui pourrait, heu, qui pourrait te plaire. Et effectivement, j'avais pas pensé que tu avais la fatigue des yeux à force de rester sur un écran et le podcast avec ton casque, c'est vrai, t c'est c'est une super idée que tu puisses faire ça, hem, soit que tu apprennes un truc que tu aimes ou que donc tu écoutes une histoire que tu aimes et que tes yeux, ben ils soient pas, heu, pas fatigués, quoi.
Mmh mh. OK. Ouais. Mmh mh. <chuckles> Après mmh mh. Ouais, en gros qui se repose un petit peu. Après peut-être, heu, c'est vrai que bah, du coup je reste souvent très concentré, je veux dire, heu, souvent sur mon ordinateur. C'est vrai que des fois je commande un peu, donc un peu beaucoup, un peu beaucoup, <chuckles> et heu, un petit peu beaucoup trop même et heu, pour le coup, heu, peut-être que ça serait une bonne chose de des fois me faire à manger parce que du coup je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport et j'aime bien manger sainement quand même. Et donc heu, peut-être, heu, ouais, éviter, heu, la livraison et peut-être prendre le temps justement de me faire une pause pour m préparer à manger et manger, on va dire heu, bien. Tu sais, on va dire, heu, vraiment faire une grosse pau en une petite pause, mais vraiment que ça me «déconnecte» entre guillemets quoi.
Oui. D'accord. <laughs> Ah oui. Oui. Oui, bah, c'est c'est vrai que dans l'après-midi, si tu te fais une pause de 10-15 minutes, alors c'est léger, mais c'est vrai que si dans la journée, heu, heu, tu peux te faire une grosse pause de 1 heure où tu tu te lèves à la cuisine et tu te prépares un truc. Bah de 1 ça répondra à ton envie de manger sain et par rapport à ton ta passion pour le sport et en plus c'est vrai que c'est q tellement, heu, créatif que ça pourrait te couper, heu, de ton site qui t'ennuie un peu.
Mmh mh. Ouais. OK. Donc en gros, heu, si je résume en gros ce que tu m'as un peu dit, c'est-à-dire vraiment, déjà, le siège, déjà, on va dire: «Le siège avec les podcasts, le fait et le fait de fermer les yeux, au moins de repo à de se reposer un petit peu» et on va dire: «Eviter un peu plus la livraison», pour déjà, que ça soit plus déjà, que ça soit moins cher, déjà! Parce que ça coûte cher, on se rend compte mais heu mais heu et voilà! Et du coup, me faire prendre un peu plus le temps pour moi, de bien préparer à manger et de bien manger. C'est ça?
<chuckles> Oui. Oui. <chuckles> C'est vrai? <chuckles> Oui! Oui, oui. Ca serait, heu, top, heu, ça ça permettrait vraiment de de de de créer une pause pour toi, et je suis sûre que tu pourras revenir sur ton travail de manière, heu, plus claire et plus clairvoyant et plus ouais, largement. Ca peut être super si tu mets ça en place.
OK. Ouais. Plus posé, quoi. Beh écoute mmh mh bah, écoute, en tout cas, merci déjà pour ton soutien et bah, tous ces conseils, je vais vraiment essayer de les mettre en pratique, pour vraiment me sentir mieux et que, du coup, je sois plus concentré sur les longs termes. Mais, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup.
Je t'en prie. Heu, je t'en prie! Ca m'a fait plaisir cette discussion et heu, moi je crois en toi! Je suis sûre que tu as trouvé ton rythme. Teste plein de choses, et je suis sûre que tu vas trouver ce qui te plaît et et ça ça va aller.